Ma laging magandang idea ba na umutang kapag may problema sa pera?
Ano Sa'kin, ha, parang hindi magandang idea na umuto umutang ka lagi 'pag lalo na problema mo pera. Kasi dapat no'ng una pa lang, parang i nilalaan mo na 'yong parang bills na kailangan mong bayaran, para hin hindi ka para hindi ka mag magkaroon ng maraming
Mm. Mm. Opo. Mm. Maraming utang. Ayun. Hello po? Hello po? Mm.
Babawasan 'yong interes ko, gano'n.